Olá, tudo bem?
Tudo bem, e com você?
Também, tudo certo. Deix deixa eu te fazer um pergunta, eh, tem alguma comida, assim, que você que que te lembre que t que traga pra você alguma memória especial?
Ai que bom. Certo. Hã. Ai, tem tanta coisa boa, tanta coisa boa. Porque a minha família, é aquela família que sempre se reuniu pra comer, sabe. Então, eh, é uma memória que de fato, eh, me traz muitas boas lembranças. Mas, claro que tem sempre aquela memória mais afetiva, né, algo mais pessoal. E e eu lembro de uma coisa muito legal que eh, tem uma comida típica d eu sou do nordeste, de Salvador
<laughs> Sim. Hum. Uhum. Uhum. Aham. Hum, tem várias comida <laughs> muita comida boa. <laughs>
e é m e muita. <laughs> Ai, eu não posso negar. E tudo que envolve azeite de dendê, tipo, comida baiana, eu sou lis literalmente apaixonada mesmo, sabe. E a minha mãe faz uma comida chamada quiabada, já ouviu falar?
<laughs> Uhum, uhum.